Ừm, trước đây đối với mình thành công là phải, ơ, thể hiện và phải chinh phục, tức là nó, ừm, nó bề nổi nhiều hơn á bạn. Còn cái cốt bây giờ của mình là cái sự chân thật với bản thân mình á, nghe có vẻ thì nó hơi trừu tượng một xíu nhưng mà, sao ta, khi mà chân thật với bản thân mình, mình biết thực sự chính xác mình muốn gì, mình cần gì thật sự á nha, chứ không phải là những cái mục tiêu bên ngoài ai đó trao cho mình hoặc là mình thấy ai đó truyền cảm hứng c mình mình đu theo họ nữa, mà mình khi mình thật với mình nhất á, mình biết thật sự là đâu chính xác là cái điều mà, ờ, mình muốn ngay thời khắc bây giờ mình cần nhất, thì khi mình làm trong cái trạng thái mình hài hòa với những cái chân thật trong cơ thể của mình thì nó nó thuận lợi hơn, nó cũng sẽ dễ dàng đạt hơn và nó bình yên hơn.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Rồi. Ừm. Rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, vì bởi vì là có những người bạn có thấy là có những người ở ngoài kia người ta được mang một cái mác rất là thành công với rất là nhiều tiền tài, rồi quyền lực, rồi các thứ nhưng mà sâu bên trong tại sao lại có những cái diễn viên Hàn Quốc người ta lại lại tự tìm đến những cái cái kết cục xấu, đúng không? Mặc dù trông người ta thành công đấy chứ. Đó, cho nên là ừm. Nó cực kỳ lớn, đấy, ừm, cho nên
Đúng luôn. Ôi, cái áp lực thành công về danh vọng nó nó khó chịu lắm bạn, vì bình thường đoạn đó, đó, nhiều khi tới cái lúc, ờ, thành công quá thì mọi người cũng biết nha, tới cái lúc mình mình bị xuống cái bộ cái đáy á, thì mình cũng phải cố tỏ ra tại vì đang ở trên đà thành công mà, ăn cách ăn uống, cắt bên ngoài cũng phải thể hiện là mình thành công và mình năng lượng và mình vững vàng nhưng bên trong của mình nó bị bị rỗng tuếch ra rồi đó, bị nó bị rỗng ra rồi á. Cảm giác nó rất là khó
Ừm. Đó, chính xác, chính xác. Đó. Đúng rồi, ch cho nên là cho nên là mình mới thấy là cái giá trị cốt lõi mà bạn nhắc đến đó là sống thật với bản thân, đó là một cái gì đấy nó nó nó đâu có phải là dễ dàng đâu, trong xã hội hiện nay khi mà mọi thứ được đánh giá qua vẻ bề ngoài, bạn công nhận không? Ừ, <laughs> cho nên, kiểu, ai mà bảo là "Đây, tôi sống được với lại chính bản thân tôi đây." là một dạng, gọi là, ờ, một cái bậc cao cấp của thành công rồi, chứ không phải là thành công đơn thuần, đúng không? <laughs>
<laughs> Đúng rồi đó. <laughs> Đó, thành nói chung là cũng thành công nho nhỏ với chính mình, dĩ nhiên cũng nói nói như vậy không thể không thể là dừng lại, vẫn là tiến bước nhưng mà tiến bước theo cái góc nhìn khác và cái cảm nhận khác hơn.
Không, thật mà, đúng không? Ừm. Ừm, đúng rồi, chính xác.
<laughs>
Đó.
A lô, bạn ơi.
Ơi, đây mình còn đang định muốn hỏi bạn một chút là xem là thế thì nhá, bạn có hình dung được phiên bản, ờ, thành công nhất của mình trong 10 năm nữa thì bạn có, kiểu, như bao nhiêu giờ bạn ngồi bạn tưởng tượng hoặc là, ờ, định hình ra nó không? Với những cái bước thành công m như bây giờ bạn đang bạn đang xây dựng rồi này. Thì chắc chắn là 10 năm nữa nó sẽ có cái những cái sự, ờ, thay đổi và, gọi là, cải tiến mà, đúng không? Đấy.
Ừm. Ờ.

Đúng rồi. Thế thì, kiểu như là, bây giờ thành công nó không phải là cái thước đo đếm cái giá trị hay là cái đo đếm về số tiền mà mỗi người sở hữu, tức là đối với bạn nữa, đúng không? Mà thành công nó chỉ là những việc tưởng như là đơn giản nhưng mà đâu phải ai cũng làm được như thế đâu, đúng không? Ngay cả như cuộc sống của bạn, bạn chỉ mong ước như thế thôi, nhưng mà nghe thực sự nghe đơn giản đấy nhưng mà rất là khó nha, đúng không? Mỗi ngày thức dậy, bình yên, bên cạnh người thân yêu, đó là sự hạnh phúc chứ, đúng không? Ừm, ừm.
Ừm. rồi. Ừm. Đúng rồi. Đó, thì quan trọng là mình định cái bạn mỗi cá nhân sẽ có một cái sự định nghĩa khác nhau, và cuộc sẽ sẽ vận hành theo cái định nghĩa đó, thì với mình là như thế. Còn dĩ nhiên cũng sẽ có những cái thành công lớn hơn, vĩ đại hơn mình khao khát đạt được, nhưng sẽ không như trước đây là mình bị quá áp lực phải là phải chạy theo nó nữa, mà mình, gọi là, mình dịch chuyển từ từ tiến gần nó thôi. Có nghĩa là mình đi từng bước nó chắc chắn hơn.
Rồi. À. Ừm. Rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm, tức là như người ta hay nói á, đối với lại định nghĩa của hạnh phúc, thì bạn có nghĩ là cái định nghĩa mới của hạnh phúc nó cũng sẽ tương tự với lại cái định nghĩa của thành công, là theo kiểu như là thành công cũng không phải là một bước đích đến mà là một là là một chặng đường mà bạn đi qua, phải không? Nếu như bạn chia sẻ như thế nhỉ? Chứ còn
Ừm. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, và, gọi là, tận hưởng từng hành trình mình đi á. Hiểu mình hơn, chấp nhận những cái sai phạm của bản thân, chấp nhận cả những cái quá khứ tổn thương của mình nữa nha. Cái đó nó cũng phải mất thời gian đó. Đó, nhưng mà khi mình chấp nhận được thì mình cảm thấy đầu tiên là mình thấy thành công với chính mình, là mình đã vượt qua được cái cảm xúc đó. Là chưa nói gì một kế hoạch cho mà nhưng chí ít cái đó là cũng là vĩ đại ta với với từng cá nhân rồi.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Quan trọng. Ừm. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm. Bởi vì là một khi đã biết chấp nhận cái những cái vấp ngã của quá khứ là một lần dũng cảm mà. Mà dũng cảm thì mấy ai được dũng cảm đâu, có đúng không? Thành công chấp nhận được điều đấy. Đấy, thế thì nhá, người ta hay nói là thành công nó mang rất là nhiều hình dáng và và s ừm, có rất là nhiều định nghĩa khác nhau cho mỗi người. Nhưng mà có một cái điều đó là cái giá trị trị cốt lõi của con người ấy, thì nó cũng sẽ, à, có tác động nhất định đối với cái việc mà định hình nên thành công. Thế thì đối với bạn đi, thì cái giá trị cá nhân, cái giá trị cốt lõi nào của bản thân bạn mà bạn cảm giác nó ảnh hưởng nhận mạnh nhất đến với lại cái định nghĩa thành công hiện tại của bạn?
<laughs> Ừm. Ừm.